Ay, hola, hola, ¿qué tal?, ¿qué tal? Mira que, eh, el día de hoy vengo porque ando buscando algunos consejitos, algunas palabras de apoyo, algunas, ah, estrategias, porque, ¿qué crees?, que hay a una una situación que tengo <sniffs> que ya pasó, la verdad es que hace mucho tiempo, ya llevo mucho, mucho tiempo, pero que que no he podido soltar. Te voy a platicar de una exnovia que tuve en el año 2011. Tuve una exnovia, ah, la cual, la verdad es que, te soy bien sincero, fue una fue alguien de alguien que que que fue mi novia sin que yo quisiera que fuera mi novia. Eh, me enteré que le gustaba, y entonces automáticamente me gustó, ¿sabes? Y <scoffs> la verdad y entonces, pues, la verdad es que no no no, o sea, fue muy difícil, pero bueno, logramos empatar, logramos platicar, nos enamoramos, porque sí nos enamoramos, pero la verdad es que la traté muy mal. Fui un hombre muy celoso, en extremo celoso. Este, la traté horrible horrible, yo yo la traté horrible, pobrecita, me aguantó muchas cosas feas. De verdad que lo pienso ahora, y digo: "Qué qué poco hombre fui", este, muy mal, la verdad es que la traté muy mal, la ofendía, la engañaba. Sí sí sí sí sí, no, o sea, también no me voy a hacer que la verdad, la regué, fue venía yo, mira, te voy a contar, y no me estoy justificando para nada, pero venía de 2 engaños yo. Antes me habían engañado 2 veces, y como que mi pensamiento fue: "A mí ya no me la van a hacer", ¿sabes?, yo no me voy a dejar, ya no tengo la cara de de estúpido. Y pues, la verdad es que ella pagó todos esos platos rotos conmigo. Y y pues, pasa el tiempo, y traté de de, o sea, ya pasó mucho tiempo mucho tiempo y traté de buscarla para yo poderme perdonar, que era disculparme con ella, sinceramente, porque para mí, para poder avanzar en el proceso que yo estaba, porque estaba en un proceso de de encontrarme conmigo mismo, de avanzar, de sanar, necesitaba sanar la situación con ella. Y cuando voy, y la busco pensé que iba a ser sencillo y y no. Ni en pintura quería verme, la encontré en un trabajo, eh, la busqué y y no se pudo, ¿no? Y a la fecha es día que que no se ha podido. Entonces, sí siento algo como, como que quiero cerrar, pero me cuesta un poquito, entonces, por eso vengo a ti a ver si me dabas un consejo.
Okey. Okey. <chuckles> Claro. Okey. ¡Wao! ¿en serio? Okey. Okey. Claro. Wao. Claro. Sí, claro que sí, ahora sí que entiendo esta parte, y se entiende que a veces llega esa culpa, ¿no?, a pes a pesar de que ya pasó un tiempo como que llegan esos momentos en que reflexionas un poco y te das cuenta que a lo mejor sí la regaste, ¿no?, y en este caso que que que tú me estás comentando, eh, es interesante saber este caso ahora que tú acabas de comentar y expresar un poco esa parte, y y me gustaría saber, eh, digamos, ¿cómo ha sido la respuesta de ella?, o sea, ¿de verdad no no no se dio, eh, digamos, no se vió nada de interés en escucharte al menos?
Para nada, yo me acuerdo que cuando recién terminamos, porque ella s ella ella me dejó, ella ella me me abandonó.
Claro.
Ella ella ella cuando se fue, me acuerdo que nos íbamos a ver, ella iba i ella ella iba a ir a mi trabajo para vernos, porque nos íbamos a reconciliar, íbamos a hacer las cosas bien y.
Así es.
Y nunca llegó, tiempo después nos encontramos ya ya después de haber terminado y y me dijo: "Es que sí fui, sí fui, estuve a nada de llegar a tu trabajo", dice, pero ya estando ahí dije: "Ya no quiero esto para mí", y desde ahí no supe más de ella, y y cuando yo men yo, o sea, contestando a tu pregunta, eh, me acuerdo que un amigo mío trabajaba con ella, y y yo me dije: "¿Qué onda?, ¿crees que puedo hablar con ella?", y me dijo: "Es que no te quiere ver ni en pintura"
Okey. Claro. Okey.
"Pero ni en pintura te quiere ver", y yo: "Chale", ¿no?, y la vez, o sea, fíjate cuánto tiempo pasó, porque eso fue en dos mil, mira, yo terminé con ella en 2011, 2011 quizá, sí, dos mil once y yo fui hasta dos mil dieci
Claro. Ya pasó un tiempo.
Pues puede ser que 2016, 2017, tal vez fue dos mil diecisiete.
Claro.
Este, fui. Y traté de pedirle perdón, me enteré, no sé por quién me enteré dónde trabajaba, y entonces voy a su lugar de trabajo y en cuanto me ve. Le digo: "¿Me das 5 minutos, por favor?", y me dice: "¿Qué quieres?, lárgate", así me dijo: "lárgate", le dije: "Por favor, 5 minutos", y me hacía caras así de "lárgate", y entonces yo me acuerdo que, pues, ahí fui a visitar a un amigo que ahí mismo tenía, vendía no sé qué cosas vendía él, y lo fue a visitar: "¿Qué onda?, ¿cómo estás?", le dije: "Préstame una pluma y una hoja", simón, y le dejé un mensaje que seguramente se fue a la basura, ¿no?, pero pero no no nunca accedió a platicar y creo que jamás lo va a hacer.
Okey, claro. <giggles> Claro. Okey, wao, qué interesante, y qué qué difícil por esa parte, ¿no? De que, digamos, tú intentaste de alguna manera, buscarla para, a lo mejor, pues, hablar sobre ese daño, daño que causaste, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que reflexionaste? O sea, ¿cuál fue el pensamiento que se te vino a la mente que que te provocó, digamos, de alguna manera, volver a buscarla para para expresar eso que quieres?
Sanar hermano, sanar, eh, perdonarme
Ya.
eh, ser una mejor persona. Estaba yo en un proceso de de sanación, estaba en un proceso de de querer dejar todo, porque mi vida no ha sido fácil, eh, y en en general y pero específicamente en lo amoroso, en las relaciones, no ha sido nada sencillo, ¿no? Entonces, este, <sighs> ah, pues, quería darle vuelta a la página. ¿Sabes? Quería darle vuelta a la página, quería dejar esas cosas que no me dejaban avanzar.
Claro.
Pues quería tratar de dejarlas atrás, y fue la manera en que en que yo pensé que podía solucionarlo, ¿no? Como que dejar todo eso que no me dejaba avanzar, poder dejarlo atrás, poder cerrarlo, y pues, hasta el momento no no he podido con ella.
Sí, claro. Claro, y se entiende muy bien esta parte, ¿no? De ahora sí, como dices, el sanar, yo creo que es algo bueno, de que, a lo mejor que después de mucho tiempo, como te digo, ¿no?, haya reflexionado y te ha llegado este pensamiento, o estas ganas, de alguna manera, de arreglar las cosas, o al menos de pedir disculpas, ¿no?, a pesar de que haya pasado mucho tiempo, eso es algo bueno, ¿no? ¿Y esto lo has platicado a alguien más?
Pues, solamente a mi psicóloga a mi psicóloga, es la persona que yo le he platicado esta situación. Eh, me dio algunos algunos consejos por ahí que que han funcionado, pero a final de cuentas siento que no no no he podido sanarlo, ¿no? Me falta encontrar a lo mejor alguna estrategia, porque, pues, he investigado, y mi misma psicóloga me ha dicho que hay maneras de poder cerrar ciclos sin tener que cerrar con la persona directamente, ¿no?, pero hasta el momento no he podido encontrar, este, no he podido encontrar un un método. Te voy a contar, hallé un método que ella me contó, pero no co con ella no me sirvió. O sea, me acuerdo que mi psicóloga me dijo: "¿Has viajado?", y yo le dije: "No, pues no", me dijo: "Viaja solo, te recomiendo que viajes solo", este, yo soy la persona que no creo en nadita, ¿sabes?, nada, entonces, como que yo le dije: "¿Sabes qué?, pues es que yo soy ateo, yo no creo nada". O sea, no sé, o sea, yo no creo en nada, pues, entonces, le dije: "¿Sabes qué?, pues, eh, mm, he ido a lugares donde todo lo abordan con Dios, y todo va encaminado a Dios, y que la religio dije, a mí, yo no quiero eso, yo quiero sanar bien sin sin necesidad de esto", dijo: "Mira, pues, te te te te invito a que vayas y aviéntalo al universo, ¿no?". Empezó como a platicarme de estas otras estrategias, eh, de, mm, espirituales, vaya, ¿no? Entonces y la verdad es que me sirvió bastante, porque yo fui yo iba con ella principalmente por otra exnovia que me fue muy mal, y que yo quería dejar ir y que ju me sirvió un montón ese viaje, me acuerdo que viajé solo a un lugar que no conocía, a una playa que no conocía, donde no conocía a nadie, donde no sabía ni con quién iba a ir, no sabía dónde me iba a quedar. Yo dije: "Me voy a ir a aventurar, o sea, necesito una experiencia así en mi vida", ¿no? Entonces, yo me acuerdo que llegué a la playa, y se hizo una fiesta bien padre ahí en la playa con mucha gente, ahí me junté en la playa. De ahí terminamos en un casino, ¿en donde estaba?, yo no tenía idea, pero había un casino, y ahí estábamos, <sniffs> y al otro día, me acuerdo que voy a la playa, me meto lo más adentro que puedo, porque siempre me ha gustado meterme muy adentro, y a y ahí me quedé un rato, o sea, en en en esa en ese silencio que te da el mar, digo, silencio te lo digo relativamente, ¿no?, un silencio, este, esa paz más bien, ¿no?, es la palabra que busco, esa paz que el que el mar te da, no tienes idea cómo conecté con el mar.
Muy bien. Exac Okey. Okey, claro. Claro. Claro. Sí, claro. Claro. Okey. Sí. <giggles> Guau. Claro. Sí, claro.
Cómo conecté con mi con mis pensamientos, con mi cerebro, y ahí lo dejé carnal, ahí lo dejé. Se quedó allá toda esa situación, se quedó allá y me fue muy bien, pero aunque traté de dejarla a ella en mi cabeza, iba en en dejar a la exnovia, no a esta persona que tanto dañé. Entonces, como que no me sirvió. Después fui a otro viaje, pero tampoco me sirvió. Entonces, dije descubrí que me encantaba viajar, ¿no?, pero a final de cuentas, eh, no pude. Entonces, sigo sin poder, sigo sin sin sintiendo esa culpa, porque fui muy malo, fui un muy mal hombre, yo, cómo quisiera poderla tener, neta que 2 minutos de frente con que me diga que me perdona, con eso.
Muy bien. Claro. <chuckles> Claro, ah, pues, ahora sí que, eh, ya, digamos, has tenido todo un recorrido con este tema, ¿no? Y, eh, por al por <chuckles> al menos descubriste esta parte del viaje, ¿no?, que te gustó viajar. Y pues mira, yo creo que no no queda más que ahora sí, que esta persona hay que entender también que a lo mejor se le es difícil, ¿no?, intentar verte. Y más si tú reconoces que le hiciste bastante daño, va a ser muy difícil, eh, para ella, ¿no? El el volver a verte, le vas a traer, digamos, todos esos malos recuerdos, y y no va a ser nada fácil, a pesar de que haya pasado mucho tiempo. Yo creo que, eh, va a ser va va va a requerir a lo mejor de un poco más de tiempo, yo creo que el día que ella quiera escucharte, a lo mejor te contesta ese mensaje, o te contesta esa llamada, ¿sabes? Mientras tanto, pues, yo creo que, eh, es parte de de de de esta consecuencia que que que hiciste, ¿no? Yo creo que el el tener que aguantar un poco esta parte, eh, te va a tocar lidiar con esta parte, ¿no?, aunque tú quieras, de alguna manera, solucionarlo, es parte de de de la i de esa de esos de esos actos que hiciste en ese momento, ¿no? Entonces, eh, no hay más que lidiar con ello, espera un poco más el tiempo, sé paciente, y y y yo creo que el momento se dará nuevamente. Yo creo que hay que co hay que confiar, y y tú enfócate en lo tuyo, sé que a lo mejor va a ser un poco molesto, pero como te digo, el tiempo el tiempo dirá.
Exacto, yo creo Ujú. Sí, sí, sí. Fíjate que eso que comentas es oro, es oro puro, porque no lo había visto desde ese punto de vista, eso que comentas tiene un peso específico tremendo, ¿no? El el decir pues, a lidiar con las consecuencias, ¿no?, y tienes toda la razón. O sea, creo que creo que estoy, lo dirían por ahí, ¿no?: "Lo estás vendiendo barato", ¿no?, ah, ella no sabes la lo traumante que fue para ella toda esta situación, y como si nada quieres venir a pedir perdón. Y y entiendo que ese tipo de eventos traumáticos hay gente que que no lo olvida o que te te tachan para siempre, ¿no?, y quizá yo estoy tachado de su vida para toda la vida, pero tienes toda la razón, yo me lo busqué, tienes toda la razón. Muchas gracias, la verdad es que sí me gustó mucho me gustó mucho todo lo que me dijiste, los consejos, gracias primero que nada por por escucharme. Y, este, la verdad es que me gustó mucho, muchas muchas gracias, muchísimas gracias.
Exacto. Exactamente. <chuckles> Claro que sí, un gusto poder platicar contigo, y te digo, tu paciente, el tiempo dirá.